Pues, más o menos, sí, como yo estoy por mi cuenta, nada más, no no hay alguien más que haga, que se meta a la cocina, entonces
Claro. Hijo, entonces, no no tienes opción, prácticamente.
Sí, entonces, pero por lo regular, más que nada los desayunos, los preparo yo. Cuando tengo cuando tengo antojo, de una comida más elaborada, yo creo que sí voy, y pido algo, o, compro algo, con en algún lugar, que ya sepa yo, que el el sazón está bueno.
Ajá. Ajá. O sea, pero si no, pues dices: "Ni modo, unos buenos huevitos revueltos, y vámonos".
Sí, pero mira, como quiera ya tenemos una nueva receta, ¿no? Ahí una
Sí, pues ya dices, con tu mamá llegas: "¿Sabes qué, mamá? Te voy a hacer una receta". Agarras todos los pescados y órale. <laughs>
Sí, no "no batallas nada", le voy a decir. <chuckles>
Sí, no, "mira, queda genial, se cocina todo parejo y vámonos, comemos bien a gusto", le dices. <laughs>
Sí, no te estreses por nada.
Sí, claro, y es que, mira la verdad es muy curioso, cómo de desastres y, pues, también a través de la historia, se ha demostrado que los a en ocasiones, los accidentes pueden crear, cosas bastante innovadoras. Y, pues, prácticamente tu plato, pues, surge <chuckles> de un pequeño accidente, pero ahora sí lo platicas, ya tienes una anécdota, y a su vez tienes un platillo nuevo, ¿no lo ves de esa forma?
Sí, fíjate que, exactamente yo creo que, muchos platillos, o, muchas recetas, han de haber surgido así, ¿no? De de un error, o, de que algo, se fue un ingrediente más, un ingrediente de menos, o, que algo se pasó de de de tiempo, no sé, por ejemplo, se me ocurre ahorita, la nieve de leche quemada, ¿la has escuchado?
Sí, claro. Ajá, así es. No, a ver, cuéntame.
Bueno, yo c en un en un paseo, a Guanajuato, este, me tocó probar, eh, en un lugar, donde vendían nieves de de sabores, no tan comunes, y uno de esos sabores, era el de nieve leche quemada. Ajá. Entonces
Ajá. De leche quemada. Okey, ¿cómo? A ver, bueno, ¿cómo es el sabor?

Sí, no, no es tan fácil, pero yo creo, que incentiva un poquito tu creatividad, ¿no? Porque, por ejemplo, al estar solo, depende totalmente de ti. Me imagino yo, que si alguien te enseña, te va a decir: "No, mira, no lleva esto porque, puede amargar el sabor, o puede hacerlo más dulce, o en lugar"
Ajá. Claro. Le quita esa parte de prueba error, ¿no?
Ajá. Exac exactamente. Entonces, al
Y de hecho, es una gran forma de verlo. Ajá, dime.
Sí, sí, al estar solo, es como que: "Okey, si me sale mal, pues nadie sale perjudicado, ¿no? Más que yo". <chuckles> Sí.
<laughs> Al menos yo. Ya cuando salga bien, ya puedo presumir sin problema. <chuckles>
Y ya cuando sale bien, ya puedes tener invitados, ¿no?
Por supuesto. Oye, pues, qué gran conversación, la verdad, es que los desastres culinarios siempre son muy divertidos. En ocasiones causan frustración, y enojo, pero ya como historias, creo que se vuelven bastante cómicas.
Sí, exactamente, y como dices tú, también tiene que ver mucho la perspectiva, ¿no? De cómo lo tomas, o sea, si si te pasa algo en la en la cocina, un desastre, por decir así, entonces dices tú: "No", pue puedes decir: "La cocina no es lo mío, porque se me se me quemaron las papas, ¿no?". Ajá. Y lo y otra perspectiva, otra manera de tomarlo, es como decir: "Okey, se me pegaron por alguna razón, ¿no? Le eché poco aceite, o, es el sartén", ajá, entonces, es es aprendizaje.
Ajá. <laughs> Por la primera, ¿no? Claro. Okey, investigar, ¿no? ¿Y tú tienes algún consejo para quien va empezando, y que tal vez tenga unos cuantos desastres?
Sí, que tenga un extinguidor a la mano, ¿no? Por lo menos. <laughs>
<laughs> Ah, okey, ese es un gran tip, ¿eh? Bastante bueno, todos deberían anotarlo. <laughs>
Sí, no, primero que nada, la seguridad, ¿no?